Oye, cuéntame, cuando te llegas a bloquear creativamente, ¿qué es lo que haces para salir de eso?
Pues, fíjate que es que yo tengo como que varias como que varias cositas. Eh, últimamente, agarré un hobby, un pequeño hobby, tengo más o menos como unos 8 mesecitos. Eh, un amigo me regaló una launchpad, es una tabletita así que graba diferentes sonidos y así, y los puedes hacer como que se como que crear un beat, por decirlo de alguna forma, para crear música. Ajá, es lo que últimamente he estado haciendo, es que llego por las tardes a la casa, llego a la casa, eh, me pongo como que un ratito a a a tratar de hacer un poquito de música, así como que cositas así que me pasan. Y hasta hasta hace poquito bueno, ya tengo eso pasó cuando recién cuando recién empecé a a crear la música, me aventé como que 2 meses, eh, casi diario. Así diario, de que en cuanto llegaba a la casa me ponía a tratar de hacer algo, que no sé qué, a tratar de como que exprimir todo mi cerebro para sacar ideas y así. Y llegó la primera vez que me terminé bloqueando. Entonces, eh, lo que a mí me sirvió muchísimo es que aquí cerca de la casa hay hay un óvalo así grandote de unos como es un un óvalo así como de unos 15 kilómetros y al lado de ese óvalo, hay una lagunita que es artificial y, pues, tiene mucha ajá, tiene que sus pescaditos, tiene patos, hay mucha bueno, hay pajaritos de todos lados, así. Un ver a gente, pues caminando con sus perritos, eh, familias, otras personas que comiendo algo así, etcétera. Entonces, yo fui y me senté.
Sí. Okey, ajá. Sí. Ujú. Sí. Ay, que bonito. Ujú.
Y ya, tal cual, así me quedé mirando al horizonte. <laughs> Acá de que estoy esperando, sí así me llegaba algo de de de inspiración como que para quitar ese bloqueo, porque, pues, o sea ar hablando creativamente no estaba sacando nada. Y y y se dio la casualidad de que me encontré con una amiga que andaba caminando ahí, empecé a platicar con ella, y me di cuenta que el platicar con ella, mientras estoy así como que en la en la naturaleza, así, eh, me empezaron a llegar muchísimas ideas. Y ya dije yo de que: "Ah, caray, sí, ya se me está ocurriendo todo esto, que no sé qué". Me acuerdo que sacaba el celular y ya como que apuntaba palabritas clave para que no se me olvidaran así en el en las notas. Y y y ajá. Y entonces, caí en cuenta de eso, de quer de que yo soy más como de que naturaleza y como que está platicando con alguien, y estar ahí, y en esa misma plática, como que fluyen ideas y así. Y, pues, en general así es como yo me me termino, eh, desbloqueando, se puede decir. Mm.
Okey. Claro. Sí. Ujú. Okey. Ajá. Oye, entonces, a ti te sirve, a lo mejor, eh, desconectarte un poquito de esta idea de que tienes que crear, ¿no? Y a lo mejor, si te distraes, pues, encuentras estas, eh, pues, ahora sí, regresamos a la palabra, estas ideas, mientras estás relajado, mientras no estás enfocado en eso, te llegan estas ideas creativas y r ya las puedes echar a andar.
Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. No, y luego, <chuckles> luego estuvo bien curioso, eh, cómo pasaron las cosas, porque en ese momento me acuerdo que andaba como que tratando de hacer un un beat así medio melancólico, como que medio depresivo, medio así, y ya lo tenía ya lo tenía hecho. Y resulta que andabas tratando de sacar como que una buena como que buena letra, que no se escuchara tan genérica, y pues, estaba buscando así y no me llegaban, como que ahora sí, que mucha inspiración. Y resulta que ya era la Rox, eh, la ro bueno, la mi amiga que llegó, eh, me dice de que: "Oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de al tal persona?". "No, pues sí". "Ah, pues fíjate que terminamos, que no sé qué", y pum, se me prendió un foquito arriba en la cabeza, así literal. Y le dije de que: "¿En serio? No, qué mal, que no sé qué. A ver, cuéntamelo todo". Le dije: "¿Qué pasó?", y así. Y ya me empezó a contar, y tal cual seguía seguía anotando así como que las ideas y así, al final le dije de que: "Oye, ¿sabes qué? Fíjate que, ¿te acuerdas, no? Pues, el el Raúl me había regalado una launchpad", le dije que: "No sé qué. ¿Te acuerdas la que tenía él?". "No, pues, que sí". "Ah, pues, la he estado usando, que no sé qué, y sabe qué más, y, am, y creé esto, mira", y ya se lo enseñé, el beat que tenía. Ya me dijo de que: "Ay, sí se escucha medio triste, que no sé qué". Ajá, y justo le dije: "Quiero usar me diste muchas ideas para como que para crear algo", le dije: "Que no sé qué, que sabe qué más, ¿me das permiso?". Y así. Y ya me dice la Rox de que: "Sí, sí, hazlo y pon que es un desgraciado que me hizo esto, que no sé qué, y sabe qué más". Ya le dije yo de que: "No, no creo poder poner eso", le dije. "Pero le voy a hacer el intento", dije.
Okey. Claro. Ajá. Claro. Ya. Ujú. Sí. Ajá. Sí. <laughs> Lo puedo poner más bonito, ¿no?
Ajá. Y ya le dije de que: "¿Sabes qué? Le voy a hacer el intento. ¿Qué te parece si después, eh, te lo enseño y ya tú me das la aprobación?". Y sí, terminé creando como que la cancioncita y todo eso y se la te y se la enseñé a ella. Y sí me dijo eso de que: "Órales, sí me gustó, que no sé qué, sabe qué más". Y pues bueno, ahora sí que de donde menos uno lo espera, te llega la la inspiración.
Claro. Ujú. Te llega la inspiración, entonces, también es una manera, ¿no?, de que las historias de los demás te nutren, a lo mejor con ideas o sentimientos, que en ese momento tú no estás tan en contacto, y ella como está pasando por esa situación, pues le es más fácil poderlas expresar, ¿no crees?
Ujú. Sí, sí, sí, sí, y luego también dije yo de que, bueno, se me hizo como que curioso, ¿no?, realmente cómo pasaron las cosas y todo así, y le dije de que: <chuckles> "Qué curioso, ¿no?", le dije, "cómo pasaron las cosas", y luego de que la cancioncita esa, pues, al final de cuentas está hablando sobre tu historia y así, y ya <chuckles> y ya me empezó a decir ella, de que: "No, no, no, no, te faltó, que le tenías que poner que me hizo esto, que no sé qué y sabe qué más". Bueno, el el quería que quemara al pobre chamaco ahí en en la en la canción, y le dije: "No, tampoco se trata de eso", le dije.
Ujú. Cier Ay. Ajá. <chuckles> Casi, casi te pusieras nombre y apellido, ¿no?, de alguna manera.
Ajá, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Y también me he dado cuenta de que Ajá, ¿perdón?
Oye. Perdón. Y tengo i tengo una pregunta, eh, ¿cómo puedes, eh, distinguir cuando tienes falta de ideas O a lo mejor puedes tener miedo a empezar algún proyecto nuevo? ¿Sabes cómo distinguir esta parte?
Ajá. Mm. Eh, ajá. Sí, bueno, así como que tal cual distinguirla, a lo mejor y y no es tan correcto decir que sí. Pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, de que hay unas veces que como que trato de, así como dijiste, de tratar de de crear algo nuevo, y sí como que la pienso y digo de que: "No, hombre, de seguro voy a terminar haciendo algo bien genérico, o de seguro va a ser esto así asá", y así. Pero lo que lo que sí me da
Ujú. Okey. Te da el síndrome del impostor, ¿no? De c no creerte que eres lo suficientemente bueno.
Ajá. Sí, exacto. Y es que ya me pasó varias veces de que, tal cual, cuando prendo la computadora y todo eso, trato de solamente dejar las aplicaciones que necesito. Y redes sociales y todo eso, no las abro, por lo mismo, como para no tratar de, como de si quiero ver algo, que no sé qué, que no esté basado en algo. Y sí me ha pasado sí me ha pasado de que trato, bueno, ahorita ya ves que, pues, la neta es que la las inteligencias artificiales ahorita están superavanzadas, y hay una que, literal, es para saber si el beat es parecido a otra canción, de tal tiempo, y así y asá. Y me acuerdo que metí un un beat que había hecho y me dice: "No, pues, que se parece mucho a este". Y ya lo escuché y dije: "A la torre, sí es cierto". <chuckles> Y y digo yo de que: "Ah caray, pues, ¿de dónde?". Sí, según yo, era una idea así como que muy original, y así Ajá. Y y ya nada más me queda como que el pensamiento de que: "No, hombre, si me hubiera empezado a dedicar a esto hace unos 10 años, a lo mejor ahorita fuera alguien bien", dije. Pero pero sí, sí.
Cierto. Sí. <chuckles> <laughs> Nueva. Pero pero vaya, no no no tiene nada que ver el tiempo, a lo mejor, ahorita tienes la madurez que se necesita para poder crear ese tipo de canciones, y a lo mejor hace 10 años, pues, no habías vivido lo que has vivido hasta ahorita, ¿no te parece?, o sea, como que el tiempo no de no no define, eh, qué puedas crear o no. Y ahora, eh, ¿tienes algunas? No sé, cuando quieres empezar a crear, ¿tienes alguna rutina o alguna manera que sabes que puede empezar a a desarrollar tu proceso creativo?
Si, claro. Ujú. Ajá. Pues, fíjate que tal cual como decir una rutina, la verdad es que no, pero sí soy una persona más que nada de que, por ejemplo, últimamente me ha estado pasando esto de que cuando vengo del trabajo, eh, normalmente vengo en la motocicleta y así, y a veces como que trato de poner atención más que nada como que a los sonidos que hay alrededor también. Es que al final de cuentas yo vivo en una ciudad que la verdad es muy tranquila, de que es muy raro que haya como que mucho tráfico o cosas así. Literalmente, yo creo que cuando más tráfico hay es en estas fechas, que es cuando se acerca Navidad y todo eso. Y y tampoco que es como que superexagerado, y, mm, sí, tal cual lo que hago es como ponerle atención más alrededor, así escuchar soniditos y como que se me empiezan a ocurrir ideas, pero yo tengo que tener como que ya esa mentalidad de que: "Ah, ¿sabes qué?, ahorita llegando a la casa quiero tratar de hacer algo". Si no, ajá, ah, cuando yo tengo esa idea de que: "¿Sabes qué?, quiero tratar de crear algo", es como que ya empiezo a trabajar la cabeza pensando solamente en eso, como de que busca ruidos, como que busco otro tipo de cositas así. Y y pues, bueno, sí me te sí me sí me ha tocado varias veces de que escucho algo: "Ah, ¿sabes qué?, me gusta esto", le empiezo que pegar al tanque de la moto, que para hacer un un beat, un ruido, una acá, una tonadita. Y realmente, así es como que como que nace esa chispa, por decirlo de alguna forma. Así que tal cual como un ritual realmente, no tengo, simplemente soy como de que de que, ¿sabes qué?, en un momento me tal cual me prendo, "ah, okey", ya sé qué voy a hacer, o ya tengo una idea, saco el celular, hago un poco de beatbox para que no se me olvide el ritmo en lo que llego a la casa, y ya llego, y como que trato de hacer el el buscar así videítos en YouTube, así buscando los soniditos que busco y trato de crearlo, más que nada.
Okey. Ujú. Bien. De acuerdo. Ujú. Okey. Sí. Ujú. Mm. Ujú. Okey, okey, de alguna manera sí desarrollas tu tu momento creativo, por a por así decir, y te va llegando también, ¿no?, no es como que lo pienses tanto, poco a poco te va llegando. Oye, y eso está m muy interesante. Ahora, tengo una curiosidad, igual y me salgo un poquito del tema, pero esta parte de las inteligencias artificiales que te ayudan, ¿qué tanto, eh, te han parado tu pose tu proceso creativo? O sea en en el sentido que dijiste ahorita, tú habías creado un beat, lo metiste a esta inteligencia artificial, te te dijo que había algo parecido, y yo creo que, pues, dejaste eso por la paz. ¿Tú crees que eso al final sea bueno para ti?
Ujú. Sí, sí, sí. Ajá. Eh ajá. Eh, es que más que nada por lo menos yo, que trato <chuckles> hasta cierto punto como tratar de ser lo más original posible, de no no te no andar buscando copias y así. Eh, por lo menos, a mí sí me ha servido muchísimo, porque he sacado 2 canciones, y esas 2 canciones, el el ritmo y todo en de momento, pues, no se parecen a ninguna otra. Bueno, por lo menos lo que me ha dicho la la inteligencia artificial. Y por ejemplo, se me dio la oportunidad de subir una cancioncita que con muchos nervios y miedo y así me acuerdo que dije: "Pues bueno, ni modo", pum nada más le piqué para subir y publicarla, y dije: "Nah, pues, bueno, si se llega a dar la oportunidad, pues, qué bueno que la lleguen a escuchar 50 personas, 40 personas, con eso me doy po por bien servido". Y sí me acuerdo que en ese en ese momento, eh, fue cuando justo después a los días fue cuando me pasó eso, y de que dije de que: "A la torre", de que no pensé que este beat ya fuera como que como que ya estuviera creado Ajá, sí, así por decirlo de alguna forma. Y pues, bueno y resulta que gracias a la ahora sí que en ese momento a la interil eh, inteligencia artificial me bueno, tú te creas tu cuentita, ¿no?, dentro de ahí, y así y asá, y ya cuando subí la de esta, y me apareció la notificación de que: "Felicidades, alcanzaste tus 400,000 reproducciones, y dije yo de que: "A la torre". <chuckles>
Claro. Okey. Sí. Sí. Conocido. Ujú. Sí. ¿Qué? Oye, qué bonito.
Sí, sí, sí. Entonces no no hasta cierto punto tal vez sí sea correcto lo que tú dices de que me frene en algún momento, pero también me ha ayudado mucho como que para ¿sabes qué?, ya me dijo o me ayudó de que: "Ay, perfecto, tu canción ahorita no hay nada que se parezca, y así y asá, adelante". Y pero, pues, nada, trato de no tomármelo personal, y y más que nada es como de que una crítica constructiva de que: "Ah, órale, hay que cambiar tal vez un poquito más aquí y hacer un poquito más acá". Y así, pues, porque por lo menos yo sí soy muy muy de que siento que la inteligencia artificial vino más que nada, pues, para ayudarnos con cositas que al final de cuentas, eh bueno, <chuckles> sí ayuda mucho, pero también la verdad nos está haciendo muy vagos en otros aspectos, pero sí, sí, sí, no no no por lo menos para mí, eh, no no no me crea como que un acá de de que: "¿Sabes qué?, ya ya no lo quiero intentar", na, para nada.
Ajá. Sí. Ya. Cierto. Okey. Entonces, tú sí sabes ocupar la inteligencia artificial. O sea, no no no suples tu creatividad con ella, y eso está superbién, porque creo que muchas veces, eh, estamos demasiado al pendiente de lo que nos puede ayudar, pero igual y hasta en lugar de ser algo de provecho, pues, es algo que te detiene, ¿no? Entonces, mientras no bloquee tu proceso creativo y sea una ayuda para para ti, pues, qué mejor, ¿no?, creo que lo estás usando como se debe de usar una inteligencia artificial. Ahora, y cuando tienes presión ¿alguna vez, eh, has tenido presión en crear música? Eh, y que esto mismo haya hecho que en lugar de que las ideas vengan, al contrario, como tienes esa presión que tienes una fecha límite, eh, no te venga nada a la cabeza y te sientas un poco desesperado
Ajá, sí, sí, sí. Ujú, sí, sí, sí. Ajá. Pues, la verdad es que se me dio la oportunidad de colaborar con con un youtuber un poquito famosillo, y sí me pasó eso de de tener como que esa presión. Eh, y sí, sí, sí, la verdad es que sí me estaba volviendo loco con la cabeza, porque aparte tenía mi trabajo, pues, y luego te puedo ahora sí que mi vida personal, etcétera, y sí sí le batallé tal vez un poquito. Y pues nada, lo que lo que sí me sirvió muchísimo en ese momento es que más que nada practicaba ejercicios de respiración, y ahora sí que cuando los hacías 4 o 5 veces se sentía, pues, tal cual como el sistema nervioso se relajaba y pues ya uno piensa más claro. Eh, normalmente lo que yo hago es que, por ejemplo, si tengo ese tipo de presión, más que nada practico esos ejercicios y trato de hacer pequeños borradores. Hago borradores a lo mejor de 5 minutos relacionados con algo, después trato de cambiarlo a otra cosa, y así. Y pues más que nada sí me, por lo menos a mí sí me sirve muchísimo eso, y y la verdad es que yo también sé pedir ayuda. Y por ejemplo, a mi amigo el Raúl, que la verdad es buenísimo en lo que hace, y ya ya le sabe muchísimo, le ha tocado producir a grandes a a bandas y todo eso. Le dije: "Oye, ¿sabes qué? Mira, se me dio la oportunidad de esto y esto y esto y tengo esto". Y ya, lo escucha, me dice: "Mm, ¿sabes qué? Mira, te recomiendo que me metas un sample en el minuto no sé qué. ¿Sabes qué? Mira, aquí bájale 12 decibeles, ¿sabes qué?". Y así asá. Y pues bueno, la verdad es que al final de cuentas, eh, <chuckles> hay veces que no lo tomo como vulnerabilidad más que nada, sino que simplemente: "¿Sabes qué? Ocupo ayuda, ¿me podrías ayudar?". Y gracias a Dios, pues tengo un amigo que hasta las veces que le he pedido o a las cosas más mínimas me ha escuchado y me ha dicho cómo hacerlas. Así que, pues bueno, al final de cuentas no me termino bloqueando, pues porque pero ahora sí que no sé si sea una excepción conmigo, pues que tengo a alguien que me pueda ayudar relacionado a eso.
Ujú. ¿En serio? Cierto. Cierto. Okey. Ujú. Perfecto. Ujú. Que padre. Ujú. Que bonito. Ujú. De acuerdo. Oye, pues, la verdad, te agradezco mucho que me hayas contado cómo cómo sobrepasas estos bloqueos creativos. Eh, qué bonito ver que las ideas te llegan de cuando escuchas experiencias de otras personas, de que la naturaleza te ayuda también a a poder, em, escribir de alguna manera o crear. Entonces, eh, me parece que es un es un está muy bien cómo ocupas también la inteligencia artificial para poder seguir creando. Muchas gracias.
Ujú. <chuckles> Muchísimas gracias tú por haberme escuchado y que pases bonita tarde. Nos vemos.